لا، لأ، أنا كنت باتكلم معاك لو الفرق بينهم بسيط، يعني دي حاجة فعلًا هتخلّيك ت تغيَّر، يعني مثلًا زي ما أنت بتقول لو بتاخد هنا 500 وجات لك شركة ب800 هل الفرق البسيط ده يخلّيك تغيَّر وتختار فعلًا شغفك و وحاجة جديدة في حياتك وتغيَّر كل حياتك؟
لا، لا، لا، لا، أنا عشان لا، لا، لا، خالص إطلاقًا، أنا علشان أبدأ أقول هاتحرك الحركة اللي هي انتقال من مكان لمكان أقل شيء أقل ما يكون 3 أضعاف يعني ال500، 1500، دي أقل شيء.
إمم. أيوه. عشان تبدأ بداية جديدة.
لمّا الخُمْسمِيَّة تُمْنمِيَّة طَب أنا كسبت إيه؟
اهم. حتى لو اِدّوا لك إمتيازات تانية يعني حتى مثلًا لو قالوا لك أنت هنزوّد فعلًا كل سَنة نسبة، أو مثلًا إحنا هندّي لك تأمين صحي، أو كده هيعوضوك يعني بحاجات تانية عمومًا؟
300 مش مَبلغ. كل ده موجود، كل ده موجود في المكان اللي أنا فيه أساسًا.
إمم. يعني هو أصلًا مكان فيه امتيازات كتير أصلًا؟
بس ال ال الدخْل. المكان فيه امتيازات كتيرة، و وامتيازات كويسة، يعني باقول لحضرتِك شركة دولية عالمية، ليها ليها ليها 67 فرع على مستوى العالم، اللي عندنا دي فرع منهم، ف وكل إنتاجها تصدير.
إمم. اهم. يعني لو اتعاد بيك الزمن كنت هتسيبهم فورًا؟
كنت هاسيبهم وارُوح الشركة اللي جنبهم.
اللي جنبهم على طول. <laughs>
آه ي وعاوز أقول لِك حاجة هو ف يعني فعلًا باعدِّي بالعربية على الباب الأول ده وبعد كده العربية من الباب التاني.
طبعًا كل يوم وأنت رايح زعلان، وأنت راجع زعلان؟ <laughs>
بس طبعًا مساحات، بس طبعًا مساحات يعني. آه عارفة كمان ليه زعلت، اللي خلّاني زعلت كمان إن أنا لقيت زملا في أقسام تانية سابوا عندنا الشركة اللي كنا فيها، وراحوا اشتغلوا في الشركة ديّة، آآ، عايز أقول لِك ما شاء الله يعني الحال بقى إيه أحسن حال، ما شاء الله يعني.
اهم. إمم. اهم.

أها، حلو يعني واضح إن أنت بتفكر في الموضوع بطريقة إيجابية جدًا، بس قُل لي أنت اتعرضت بقى لموقف أو حاجة كده في حياتك إن أنت كنت في شغل ثابت، وبعدين حاولت تغيّر المجال أصلًا علشان، أنت حابب مجال تاني أكتر من اللي أنت فيه حاليًا؟
هاقول لحضرتِك حاجة، أنا اوّل ما اتخرجت من الجامعة رُحت اشتغلت في شركةٍ ما، آآ مُرتّبي فيها كان مبلغٍ ما، اتفتحت شركة جمبيها بعد 3 سنين، قدمت فيها، وعملوا لي interview واتقبلت، والمرتب كان هيبقى أكتر من اللي أنا باخده ده مرّتين 3، ولكن للأسف آآ جه مدير القسم كلّمني أنا عرفت إن أنت هتمشي ورايح مكان تاني، فخليك معانا، وأنا هاجيب لك اللي أنت عايزه و و و و فأنا للأسف إن أنا سَمعت كلامه وقعدت، آآ ولكن فاتتني فرصة كتيرة جدًا، إن أنا ما مشيتش ورا شغفي، وقعدت في الأمان المهني اللي قال لي عليه المدير. كُنت لسّه صغيّر، كُنت لسّه مِتخرّج، يعني ما كٌنتش لسّه فاهم، كان أهم حاجة عندي إن أنا شغّال شُغلة ثابتة أهوة وبييجي لي مُرتّب كل شهر، والحمد لله ده كده زي الفل أنا هاعمل كل اللي أنا عايزه، أمّا التانية كانت كويّسة، بس أنا لسّه هابدأ فيها، فأنا في دي بقى لي 3 سنين، طَب لسّه هاروح تاني أثبت نفْسي، فقررت إنّي أستنى في المكان اللي أنا شغّال فيه، ولكن للأسف ما هو ك ما كانش الاختيار صح.
اهم. امم. كويس. اهم. آه ما أنا فعلًا كنت لسّه هاسألك يعني، أنت أهو يعني أنت دلوقتي اتحط قدّامك، اهم. أيوه بس اهم. امم. ده بسبب إن أنت عشان ما مشيتش ورا شغفك.
آآ هتسأليني تقولي لي ليه؟ ما مشيتش ورا شغفي وكان من الأفضل، إن الشركة اللي أنا التانية اللي هاروحها، الإمكانيات فيها أكتر، ما هو أنا كنت لازم أفكّر بالعقل، ما عشان كده باقول لِك المادة الأوّل، أو المُرتّب الأوّل ال ال
امم. ما هو أنا لسّه هاقول لك فعلًا السؤال أهو يعني، أنت فعلًا ما أهو بتعاكس دلوقتي الكلام تاني بإن أنت بتقول لي كلام مُختلف، لأ ده أنا نَفْس ادوني نَفْس الراتب بس أنا برضه ندمت، طَب ليه ما هو نَفْس الفلوس ونفْس المرتب، ندمت ليه بعد كده؟
أيوه. أنا في الوقت ده أنا في الوقت ده فكّرت، في الأمان المهني، فكرّت إن أنا مُستقر في الشركة دي، فكرّت إن أنا هابقى خلاص في الشركة دي وكويّس على كده، وهُم هيعوضوني، ولكن للأسف أنا لسّه باقول لِك، أنا ما مشيتش ورا شغفي، و و وكان لازم أفكّر كويّس، الشركة اللي بتدِّي لك ضعف المُرتّب وأنت لسّه رايح عندها، معنى كده إن أنت قُدّام شويّة هتكبر تبقى تاخد فلوس أكتر، فأنت لمّا ت لمّا الشركة دي تساومك وتقعّدك وتدّي لك زيادة، على مرتبك مثلًا 50% أو 40% أعرف كده إن أنت السنة الجايّة مش هيزودوك.
اهم. امم. اهم. اهم.